Hmm.
Kasi, napakaano ng buhay niya, masyadong makulay.
Opo.
Kahit sa personal at 'tsaka propesyonal niya na buhay talagang ibang klase siya, 'di ba? Bilang lalaki ang dami-dami niyang babae. <laughs> 'Di ba? <sniffs> Oo, hindi pa siya ganun, hindi siya ganun kaguwapo ha, pero, ah, iba kasi kapag ano may, may ano at matalino, oo, iba yung dating tapos sa propesyonal niya napa napakarami niya ring ano, ah, natapos ng mga kurso dami niyang trabaho, 'di ba?
Hmm, opo. <laughs> Parang showbiz boy talaga siya 'no? <chuckles> Matalino. Opo, ah. Opo.

Ako nag nagkaroon ako ng interes kaya nung ano nag-aaral din ako ng konting Spanish yun pero 'di ko naman 'di ko naman nagagamit. Gusto ko lang ma matutunan, yun dun dun nanggaling yung interes ko sa Spanish na salita o na language.
Mm. Opo. Opo.
So, sa anong paraan mo gustong maging tulad niya araw-araw? Oh my God wag naman muna. <chuckles>
Kaya mm. <laughs> Kaya nga po eh, mahirap mahirap po mabaril sa dapitan. <laughs>
O, o, o. Mayup Kaya nga <laughs> Ikaw sa ano sa buhay ni Bonifacio, ano yun, yun ah, kumbaga ano yung ah, karakter niya yung gusto mong gayahin?
<laughs>